Sim, e muitas vezes as conversas são longas né. Quando é amiga mesmo que liga.
Sim conversas longas, então virou tipo uma uma uma tradição nota, uma rotina, uma terapia ali total, que quando ela tá lavando louça e eu também, a gente se liga por vídeo, não precisa ficar vendo né, toda hora, mas a gente tá ali conversando e reclamando do do marido, dos filhos. <laughs> É, e vai levando.
Uhum. <laughs> Olha. Super interessante. Você já viu que tem um tem um canal, que tem uma moça que ela faz essa exata mesma coisa, ela tem um canal que ela fala a respeito, o nome do canal é Tera-pia.
Uhum. Sim, sim, sim eu já fiz aí. É exatamente, é exatamente o que a gente faz, porque ela tem uma vida corrida, eu também tenho a minha vida corrida, mas a gente não quer perder essa essa relação, né. Então a gente usa o que? A rede social, né, o WhatsApp como a nosso favor, nesse caso. Então olha, eu não posso parar mas eu posso ter um minuto aqui para você então enquanto eu vou fazendo a gente vai conversando. <chuckles>
Você chegou a ver? Vocês estão fazendo a mesma coisa. <laughs> Sim. Aham. Legal. Isso é super legal que vocês mantêm o relacionamento sadio, sem estar ali parada, né, sem fazer outras coisas fixada no telefone que em um momento ou outro você vai acabar jogando no viva-voz e vendo alguma coisa online ao mesmo tempo. Então vocês continuam ali super ativas, a amizade continua super atualizada, <giggles> o que é bem importante, né, e vocês não se atrapalham no no dia a dia porque, ao menos adiantou alguma coisa.
Sim. Exatamente. Uhum, com certeza. Até porque Sim, exatamente.

Então você não é aquele tipo clássico de mãe, de mulher, que geralmente perde o telefone dentro de casa e não sabe onde colocou, porque deixou o celular na cozinha, foi fazer alguma coisa no quarto.
Imagina! Isso acontece todos os dias. Todos os di
Ah! Maravilhoso! <laughs> E como que você faz pra achar o telefone depois?
Justamente. Não acho, né, não acho. Porque além de tudo meu telefone vive no silencioso. A par
Nossa, ideal. Quando tem uma emergência o ideal é ter ele assim mesmo, que aí você não pode nem ligar.
Parte do Então, sim. Corretíssima eu, né. Porque eu só deixo ele no no hum, assim pra tocar, quando o meu filho tá na escola, mas quando eu não estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando ele continua no silencioso, quando eu termino o meu trabalho ele volta a tocar. Mas quando o meu filho tá em casa, a maior a maioria do tempo, ele tá no silencioso, ele não f acho. Eu já deixei o celular em em locais mais inusitados possíveis, assim.
<laughs> Sim. Aham. Sim. Ok. Nossa Senhora. Você já conectou o seu celular com a sua conta do Google?
Sim, já. Já conectei o celular.
Você sabe que mesmo ele estando no mudo, se você acionar ele com o Google, ele vai fazer um barulho super escandaloso?
N olha, eu não sabia disso, vou testar, porque eu sou a rainha de perder celular dentro de casa.
Tá vendo? <laughs> É, muitas pessoas perdem o celular dentro de casa, fica tranquila que é super normal.
E eu sempre Eu sempre pergunto para o meu filho. Sempre pergunto para o meu filho: "Filho, você viu o celular da mamãe?" Ah, e ele acha sempre, né, porque criança tem um faro pra pra pra celular, e ele acha sempre. Mas eu já esqueci celular dentro do armário, dentro da cristaleira, dentro da geladeira. Sim, nossa, muito.
<laughs> Ótimo. Nossa Senhora! Realmente você leva ele pra tudo quanto é canto.